Ah, je saurais plus trop dire précis
Tu tu s tu saurais plus la ville, OK. Non, mais s pas de problème.
alors si, la ville, c'était Pietracorbara.
D'accord.
Heu, mais c'est pas co c'est un tout petit village, donc c'est assez co c'est pas connu. Et heu
Ouais, ouais, ouais.
et après c'est, je crois que c'était dans le nord, quand même, ça restait dans le nord de la Corse. Et heu, du coup, on y est parti pour une semaine.
OK.
En fait, on avait, heu enfin, on avait ils avaient loué une maison, heu, enfin le l'étage d'une maison qui était proche de la mer et qui avait un petit ruisseau. Enfin, je c'était vraiment un endroit, heu, pour le coup naturel, donc j'étais trop content de ça. C'était pile-poil ce que ce que j'adorais quand j'étais petit et et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et du coup, heu
Mmh mh. D'accord. Ouais!
on avait du coup, je te mets le contexte, la plage à 50, heu, on va dire 50 m vraiment tout proche, quoi.
Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Oui donc, heu, juste à côté, waouh, trop cool! OK.
Ouais. On avait l'étage avec de la maison pour nous, du coup.
Mmh mh.
Donc, heu, on avait 2 on avait que 2 chambres pour 5 mais, heu, mais en vrai c'était les vacances, donc c'était cool.
Oui, oui, oui.
Ouais. Et heu et dans le jardin, on partageait un jardin avec des d'autres touristes
D'accord.
qui étaient, heu, ouais, si si, ils étaient français. Du coup, c'était cool parce qu'il y avait un enfant aussi, donc je pouvais jouer avec lui. Et en fait, heu, dans le jardin, tu avais une petite passerelle qui t'amenait, du coup, directement dans une rivière qui qui amenait à l'océan. Donc c'était trop bien parce que du coup, il y en avait qui pêchaient, il y avait les masques
D'accord. <inhales> Non, mais attends, c'est bah, ouais.
et du coup, c'était trop bien. Ça, c'était ça changeait, pour le coup, de ce que j'avais, heu heu, connu avant, tu sais, heu
Bah, oui, oui, oui, bien sûr, heu.
Donc voilà, ça c'était trop bien.
Non, mais surtout quand tu le décris comme ça, c'est, heu, à la fois, heu, pittoresque, tu vois, ça fait vraiment penser au petit village Corse et tout. Et en même temps, c'est, heu, limite paradisiaque. Tu vois ce que je veux dire, avec la rivière, heu, le petit ah, c'est trop cool! OK, cool, cool, cool.
Ouais. Ouais. Et pour le coup, heu, c'était, heu

Et heu, j'étais un peu alors pas déçu, mais je comprenais pas trop parce qu'il y avait beaucoup de nuages et tout et du coup l'eau était pas turquoise, heu, d'en haut. Et c'est la grande barrière de corail, j'ai vraiment l'image, heu, tu sais, très bleu clair avec des des points, heu truc magnifique. Là, d'en haut, c'était pas si fou. Et par contre dedans, heu, ah ouais, la biodiversité, elle est incroyable. Il y a de tout, partout, des couleurs, des poissons, des c t des des du corail, du coup, forcément partout. Enfin, c'était vraiment fantastique ça.
Ouais,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 Ouais. Incroyable, ouais, ouais, ouais. Et du coup d après ça, donc heu, je vois vraiment que, heu, tu vois ce ce souvenir d'enfance en Corse, là, ça t'a complètement ça a changé ta v enfin, pas que ça a changé ta vie, mais ça a modelé un peu ta vie, quoi? Maintenant, heu ben ouais, ouais, ouais, carrément. Est-ce que est-ce que tu as envie là heu, enfin je veux dire, un de tes objectifs finalement dans la vie, c'est de continuer tes voyages, continuer tes explorations, et cetera?
Je pense, ça m'a donné le goût au voyage, déjà et heu. Ouais Heu, ouais, ouais, ouais. Heu, alors, heu
Ouais.
j'ai une copine qui n'a pas ça comme objectif donc, heu donc ça me limite dans mes voyages. Mais heu, j'é j'espère y retourner heu
D'accord.
surtout surtout l'Asie principalement, après c'est l'Asie, enfin, ouais, c'est l'Asie qui me qui m'attire beaucoup, mais j'espère, ouais, retourner vraiment, heu, voyager surtout dans des endroits, heu heu, liés à la biodiversité marine pour le coup, heu, c'est clair.
Ouais, donc quand tu dis: «Asie, biodiversité marine» heu, tu penses par exemple à la Thaïlande?
Ouais, puis les Philippines, surtout.
Ouais, les requins baleines. Ah ouais.
Les r ouais, je les ai vu les requins baleines, je je je les ai déjà fait en Indonésie, ça. <chuckles>
Philippines. Ah, tu as déjà fait?
Ouais, les requins baleines, c'était incroyable. <chuckles> Ils zé mais en fait, c'était en Indonésie
Non, mais raconte, attends, raconte? T ouais.
Heu heu, si tu veux, on était sur un on a dû partir à 04:30 du enfin, j'étais tout sui j'étais tout seul d'ailleurs mais je suis parti à 04:30 du matin en bateau, du coup, avec un groupe, hein, et heu, on a eu 1 heure et 1/2 de de route à peu près pour prendre le bateau et arrivé à vers les les coups de 07:00, heu, il faisait, du coup, jour.
Mmh mh. Mmh mh. OK.

On a vu qu'il avait enfin, on était vraiment pas beaucoup. Et là, on voit un requin-baleine du coup, d'en haut, depuis le bateau. Et en fait, ils leur donnent à manger, heu, le matin. Donc le matin, ils viennent manger ici, puis après ils vont autre part, heu, chasser, quoi. <chuckles> Et du coup, il y en avait 5, 6, 7 qui étaient là, qui tournaient autour. Et du coup heu, pendant 2 heures, j'étais en plongée, heu, en snorkeling toujours, heu, masque, tuba, à à vraiment en contact d'eux. Et c'était c'était, i tu sais, ils arrivent, ils sont immenses, ils arrivent vers toi.
Incroyable. Mmh d'accord. Mmh mh. <gasps> Oh non! Beh oui. Bah oui, oui, oui.
Ah c'était incroyable avec leurs énormes bouches, là, qui qui a qui aspirent tout. <chuckles> Ouais, c'était incroyable.
C'est incroyable. Non, mais surtout, tu as une chance, heu enfin, est-ce que tu tu te considères chanceux, heu, d'avoir pu plonger avec des requins-baleines? Parce que c'est pas un truc qui est donné à tout le monde, hein.
Heu, je me considère chanceux
Enfin, tu vois? De les rencontrer quoi, de je veux dire de pou d'avoir la chance de les voir. Parce que ça reste des animaux sauvages, quoi.
Ouais, mais en vrai c'est une heu c'est vrai qu'ils sont alors c'est vrai que c'est, en plus, sauvage dans un lieu sauvage, mais heu, ils sont souvent là. Et il y a pour le coup, c'est heu, genre quand j'ai payé le truc, je savais que qu'ils allaient être là, ouais.
Ouais! Tu savais qu'ils étaient ah d'accord, donc c'est un spot vraiment connu, heu, en plongée. D'accord, OK.
Ouais, c'est ça. Mais parce que justement, ils ont beaucoup de nourriture là-bas, donc heu
D'accord. OK.
Donc ouais je je savais. Par contre je me considère chanceux dans alors pas non, p pas d'y avoir été parce que heu, d'y avoir été, c'est moi qui ai tout fait. Heu, c'est moi qui, genre, j'ai dû prendre mon courage à deux mains pour tout quitter, et cetera. <chuckles>
Ouais. Oui, oui, oui. <chuckles> Oui, oui, oui.
Parce que du coup, je suis parti quand même pas mal de temps, mais je me considère chanceux de d'avoir la chance de de pouvoir le faire. Tu vois? Il y a il y a des gens qui qui ont pas la chance de pouvoir partir, que ce soit parce qu'ils doivent s'occuper de gens qui pa parce qu'ils ont pas d'argent, parce qu'ils ont personne qui les soutient, enfin ce genre de truc. Tu sais, pou par rapport à ça, je me sens, heu
D'accord. D'accord. Bien sûr mmh. Oui, oui, oui. Bien sûr, ouais, ouais, ouais.
heu, ouais, positif.
Ouais de ch chanceux d'avoir ce type d'opportunité-là dans la vie et heu ouais, ouais, ouais, je vois, je vois, OK. Et après, est-ce que tu as d'autres endroits comme ça en Asie? Hem, est-ce que- tu me dis si je me trompe- est-ce que Okinawa et toute cette partie du Japon aussi, elle est connue, heu, pour heu, ses je crois que c'est tout ce qui est barrières de corail? Ou enfin, je sais pas si je dis des bêtises?
Ouais, c'est ça. Mmh. Alors, je crois que c'est c'est pas barrière de corail, mais effectivement il y a du il y beaucoup de de coraux là-bas, il y a beaucoup de bonne petite biodiversité marine. Heu bon, j'ai pas eu la chance d'y aller, je suis assez jeune encore, j'ai l j'ai du temps, mais mais c'est vrai que ça a l'air, heu, ça a l'air pas mal ça. Mais ce qui m'attire le plus c'est les Philippines, je crois là-bas, il y a tout. soit les raies, heu, ouais.
Ouais. Ouais. OK, Philippines. Ouais, OK. Et comment qu'est-ce que tu as mis en œuvre là, heu, finalement? Est-ce que tu penses y aller bientôt?

<gasps> Une pieuvre! Ah, tu sais qu'on dit que ça peut être dangereux, heu, non? Heu, sur les, enfin, ça dépend peut-être de la taille et cetera. Mais on dit que ça peut être un peu dangereux, hem, enfin, bon, après j'imagine que si tu fais rien, heu, à la pieuvre, il y pas de souci mais, heu, OK. Ouais, ouais, ouais.
Ah, peut-être. Ouais, oui, oui, je pense pas, mais en fait dans tous les cas on elle était vraiment br heu, au fond dans une sorte une sorte de crevasse, tu sais, genre protégée, quoi
Oui, oui. D'accord, OK.
et elle a quand même balancé de l'encre quand elle nous a vu. <chuckles>
Bah tu v ah tu vois, c'est fou, ces animaux marins, heu, ouais, les pieuvres, c'est heu, waouh, j'adore. OK. OK, bah donc ouais, c'est mmh, est-ce que bah ce que tu me dis qu'aujourd'hui, finalement, heu, tu plonges encore. Tu es carrément, heu, tu fais carrément de la plongée, tu sais, avec, heu, heu, comment on appelle ça, heu, avec oxygène, et cetera ou? Oui, c'est ça?
Ah ouais. Ouais, c'est trop bien. Hem, ouais, voilà. Heu, j'en ai alors j'en ai fait dans ma vie, heu, 2. Bah une d'ailleurs 1 fois en Corse, là-bas, à ce moment-là, c'est, heu, la 1re, heu, que j'ai fait de ma vie. Ça aussi c'était très cool, heu, j dans ma tête, la plongée sous-marine puisque bon j'étais un enfant, hein, j'avais les idées d'un enfant, mais pour moi c'était, heu, j'allais forcément voir des animaux de fou, heu, <chuckles> des des tortues, alors peut-être pas baleines, mais tu sais des tortues, heu, des
Ouais, ouais. OK. Mmh mh. Des baleines, heu, des <laughs> Oui.
des pieuvres encore, des raies et tout. Finalement, j'avais pas vu ça, donc j'étais pas déçu parce que c'était trop bien et je me rendais compte que c'était trop cool mais heu, c'est pas à quoi je m'attendais
D'accord. Mmh mh. OK.
puis j'ai eu l'occasion de le refaire, heu, à à Minorque. Minorque, c'est une, heu, ouais, à côté de de l'Espagne, une petite île et là, j'ai vu du coup aussi, heu, d'autres choses comme, heu, des pieuvres encore, heu et puis, heu, tout un monde, genre la couleur de l'eau, enfin tout est un peu différent et c'était c'était trop bien et ça m'a ça m'a mis vraiment lié à ce à cette discipline, quoi. Trop bien.
Waouh! Oui. Ouais, ouais. Oui, heu, oui. Ça t'a marqué? Ouais. Est-ce que tu dirais qu'à Minorque, heu, c'est carrément un peu plus exotique que la Corse au niveau, tu sais, même je pense aux algues, heu, aux plantes sous-marines et tout, c'est c'est différent ou pas?
Ouais.